Comment le sport peut-il changer ta confiance en toi à ton avis?
Heu, <blows air> bah, ça peut te faire sentir mieux dans ton corps, dépendant du sport que tu fais.
Ouais.
En gros. Donc heu, bah forcément, c'est bon pour ta santé mentale. Pour son ta confiance en soi.
OK. Bah, c'est vrai que c'est un gros point, en vrai. Pour le coup, heu, c'est quand même pas mal. Parce qu'en vrai c'est vrai qu'il y a des gens qui, heu, qui qui prennent, heu, tu sais en vrai il y a plein de sports qui sont pas, heu tu as pas l'impression que ce soit vraiment des sports. Genre, heu, tu te butes à la salle ou heu, ou tu fais des trucs de de fou mais par contre tu peux faire, heu c'est que s qu'est ce qu'il y a comme sport qui est ultra, heu? Bah de la gym en vrai, tu as l'impression que c'est c'est peu mais en vrai c'est c'est du sport de fou, et
Oui. Oui. Oui la gym Mais même le de enfin, je sais pas, tu sais, la muscu les trucs comme ça
Ouais.
si tu vas la fai tu vas le faire pour la confiance en toi, tu sais? La muscu, tu la fais pas parce que tu as besoin de faire de la muscu, hein.
Ah, normalement, on devrait le faire pour toi mais c'est vrai que oui, c'est c'est tellement pour le regard des autres en vrai, heu <chuckles>
Oui mais je veux dire, la muscu, tu sais, c'est pas utile, dans la vie de tous les jours.
Ah, si tu fais du BTP, si tu es parti, heu, en mode déménageur, ouais vas-y mais c'est vrai que
Alors oui! Non mais a après Non mais en en vrai, j'ai envie de dire, heu, tu fais du BTP, tu as pas besoin de faire de la muscu, hein, ton corps, heu, il va s'adapter, heu, au travail que tu fais, tu vois? Donc la muscu, tu as pas besoin d'en faire, hein, c'est à part si tu es un sportif littéralement
Ouais. Voilà. Ouais, clairement.
heu, tu sais, tu es tu es genre tu es tu f tu tu as un boulot normal non mais tu as un boulot normal et je veux dire, tu es dans un club en amateur de rugby, de foot, heu, tu sais, heu, j'en sais rien, peu importe le sport.
Ah c'est ton taf en fait, ouais, ouais. Ouais, ouais pour de la compensation, en fait.
Voilà, pour un peu de mu tu te fais un feu de muscu, parce que tu fais du sport oui mais en soi tu as pas besoin de faire de la muscu dans ta vie, tu vois?
Ouais. <sucks teeth> Ouais, c'est vrai, hein. Bah, j'ai beaucoup de potes justement, heu
Et tu tu le fais parce que tu aimes parce que tu le fais parce que tu aimes ça et parce que, heu, c'est pour ton corps.
Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai des j'ai des potes qui faisaient beaucoup de, heu, de musculation, ils ont dit: «Vas-y, viens, heu, viens t'inscrire à la salle et tout», et en fait moi j littéralement à cette époque-là, j'étais chez ma sœur et heu, chez ma sœur, tu vois il y avait maison en travaux plus jardin en travaux. Heu, heu, t'inquiète pas, qu'il y avait pas besoin de musculation, hein, c'est <chuckles>
Ouais. Oui. Bah, heu, c'est ça, tu vois? Donc heu, tu as après la la muscu tu l'as fait parce que justement, tu as envie de
Ouais, c'était cool en vrai pour le coup.
bah, d'être bien dans ton corps, tu vois?
Ouais.
Donc heu, t c' c'est pas c'est un sport justement qui va te donner confiance en toi. Tu vas aimer ton ton corps machin donc heu
Ouais c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, c'est c'est un truc que j'avais remarqué quand je faisais du sport, ouais. C'est vrai que c'est même à à bas niveau hein, parce que je sais pas si toi, tu as tu as fait beaucoup de sport, hem, dans ta vie mais moi quand j'en avais fait un tout petit peu, heu t'en as fait beaucoup? Sur une longue période?
Mais c'est Oui. Oh moi, j'en ai fait beaucoup, ouais. Avant. Beh, j'ai commencé à faire du sport, je devais avoir, heu enfin, j'ai fait, tu sais, les les bébés nageurs machin donc ça, je m'en souviens pas. Après j'ai fait de la natation, après j'ai fait du judo, après j'ai fait du tennis, après j'ai fait non, j'ai fait du rugby, après j'ai fait du tennis. Après, j'ai refait de la natation et après, j'ai fait du pentathlon. Enfin, en gros jusqu'à 18 ans, j'ai fait du sport.
OK. Ah c'est cool ça!
Donc heu
C'est vrai que c'est pas mal pour le coup mais hem
Depuis 18 ans, j'en fais plus. <chuckles>
<chuckles> Parce que c'était pas ton ton kiff en fait. C'est est-ce que c'était un ah, tu écoutais encore?
Non, parce que j'en ai trop fait. En gros, je me suis ble enfin je je me suis blessé au genou. Hem
Ah! OK.
Quand tu fais trop de sport étant trop jeune en fait, c'est tu as des personnes qui vont tu sais les les genre les sportifs genre Mbappé ou quoi ils ont pas de problème mais une personne lambda parce qu'ils ont un corps qui est fait pour mais une personne lambda en fait si tu fais du sport trop jeune, tu vas te blesser
Ouais. Ouais.
et moi, la blessure que j'ai eue, c'est blessure au genou, où j'ai les les genoux en fait, ils sont tellement abîmés que je peux plus courir. Enfin genre, je je cours 5 minutes, j'ai le genou, il double de volume.
OK. Ah oui d'accord, ouais, ouais. Ouais donc assez compliqué pour faire du sport, effectivement, ouais.
Beh, j je peux pas courir. Tu sais, je peux faire du vélo, de la natation, c'est pas un problème mais le fait de courir, tu sais de taper sur du béton enfin sur du goudron, le les chocs ça remonte dans le genou et j'ai un problème de cartilage et ça fait mal.
Ouais. Ouais. Ah! OK, OK
Donc je j j tu sais, je suis pas au point de pas pouvoir, heu, courir du tout, hein. C'est-à-dire que je peux marcher il y a pas de pro j'ai pas de problème pour marcher, pour faire du vélo ou quoi mais courir, je peux pas plus de 5 minutes.
et ça te m OK, OK. Pour le coup, c'est, hem c'est un truc que tu as, mmh, que tu as pris comme, heu, comme une défaite? Ou tu t'es dit: «Bon bah c'est pas grave, heu, je vais essayer de faire autre chose»? Parce que, c'est vrai qu'il y a des gens, heu, quand ils ont ce genre de blessure, heu, ça peut vraiment effectivement lui casser, heu, casser leur moral, casser leur vie, heu, en mode, heu, bah: «Je pourrais jamais être autant, heu, en performance que que qu'avant» tu vois? «Je pourrais jamais récupérer une performance, je pourrais jamais progresser». Comment tu l'as un peu senti, toi?
Ouais. Mmh. En fait le truc, c'est que moi j'avais pas le, mmh je faisais de la compétition, mais ça je l'ai eu en gros c'est ce qui m'a fait arrêter le sport. C'est ce qui m'a fait arrêter le pentathlon parce que du coup je pouvais plus courir. Mais j'aurais pu reprendre, heu, tu sais j'aurais pu reprendre la natation j'aurais pu reprendre le, heu, hein, le tennis? Non ça serait ça aurait été compliqué.
OK.
Heu, mais j'aurais pu faire du vélo des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas, en fait. C'est moi j'aime bien, heu, d le sport que je fais en ce moment, tu vois, c'est de la marche et la marche, pour le coup, ça me fait pas mal au genou ni rien. Je peux marcher 2 heures et 1/2, heu, j'ai pas de problème, quoi.
OK, OK. On est ensemble, let's go. <chuckles> Ah non, c'est bien la marche, je je suis d'accord.
Et toi, tu en as fait du sport ou pas?
Heu, en vrai ouais mais moi, je suis un peu une fraude pour le coup. Heu, c'est à dire, vraiment en fait moi, je peux te dire j'ai fait plein de sport mais heu, en fait, j'ai fait plein de sport d'1 séance ou 2 séances, tu vois? Ou de périodes d'essai donc heu, bon c'est pas faire du sport, quoi. J'ai testé plein de trucs mais le sport le plus, heu, celui que j'ai gardé le plus c'est la natation quand j'étais petit. C'était pas mal en vrai pour le coup. Je crois je suis resté 1 an et 1/2, 2 ans et quoi et c'était j'aimais bien pour le coup c'était c c c'était quand même pas mal. Par contre je savais pas trop nager, quoi, enfin, j'étais pas en j'étais pas très bon nageur quoi, pour le coup.
D'accord. Oui, d'accord. OK. Ouais.
Tu es assez, tu vois, quand tu commences à faire les brasses coulées, heu, tu sais normalement il faut mettre, heu, ta tête à mi hauteur de l'eau et respirer pendant chacun chacun de tes coups pour, heu, pour respié tur pour récupérer petit à petit, tu vois? Moi, je sais pas faire ça.
Oui, oui, oui. Bah en v en vrai, je me souviens même plus. Mais heu ah bah, tu sais, nous, c'était du crawl du coup, en compétition, donc on s'en on s'entraîne
Ouais bah, après, heu Heu, du crawl, pas la je suis bête. Oui du crawl, pardon.
Mais le crawl, nous on reste enfin oui, tu es censé respirer à chaque, heu, tu sais, heu, à chaque fois que tu vas à gauche ou à droite, ça dépend, heu, l le côté que tu choisis pour respirer.
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
Franchement, je me souviens plus comment on faisait, non parce que oui, norm c'est la règle.
Bah, normalement, c'est ça, en fait, ouais, tout ton ton torse qui doit se déplacer vers la gauche et la droite et normalement tu dois tu dois faire en sorte qu'il y ait un la moitié un petit peu de ton de ton visage qui soit hors de l'eau comme ça tu peux prendre une petite respiration et à chaque fois, comme ça tu t'étouffes pas trop, quoi, tu vois? Tu t'essouffles pas trop.
Ouais, ouais, non mais ça, je m'en ouais, je m'en souviens puisque c'est ce qu'on faisait mais heu, non, pour le coup, après c'était rentré. J'en ai tellement fait de la natation, pour le coup, c'est rentré une habitude et et ça passait, quoi. Non, par contre, c'est le papillon, moi, le papillon, moi ça me tuait, quoi. C'est
Ah oui, oui. Bah, tant mieux. Waouh! Ah ouais, la vache! <chuckles>
c'est quand
Eh, faut aller chercher loin derrière, en plus? <chuckles>
Ouais, non mais c'est c'est ça fait mal, en fait, le papillon, comparé à d'autres, heu, tu sais la la la brasse, heu, le crawl, machin. Le papillon, ça te défonce, c'est moi, c'est le truc que je détestais faire en entraînement quand il y avait des longueurs de
Ouais, ouais. Mmh.
En fait, ça dépendait avant les compétitions, on faisait des des grosses, heu, séances et des fois, tu avais des séances en mode c'était, heu, 250 m, heu, crawl, 250 m brasse, 250 m dos, 250 cr heu, papillon. Quand tu terminais par le papillon
Ouais. deux cent cinquante mètres, ah! C'est énorme, la vache!
ah ouais, tu avais envie de sortir de l'eau et de faire «Non, c'est bon!». <chuckles>
Ah oui, c'était un zin attends, 250, ah oui ça fait 10 a ah ouais la vache! <gasps>
Oui, ça fait 1000.
Heu, ouais donc ça fait 5 allers-retours. Ah ouais d'accord, OK.
Ça tu f on faisait 1 km, en fait. On faisait 1 km.
Ah oui, ah ouais, chaud. Ouais, ouais. Bah, oui, forcément, compétition, ouais, ouais.
Ah ouais, quand tu t'entraînes pour une compétition, ouais, hein et tu tu dois enchaîner, là, pour le coup donc heu Après, bon, c'était c'était rare, hein, pour le coup.
OK, OK. Ouais, d bien sûr. Mais du coup, tu as tu as participé à des com des compétitions, alors?
Heu, oui, jusqu'au niveau France, en fait.
OK. Beh, me c'est pas mal.
Parce je fais du je sais plus, en temps, je réfléchis. Je sais plus combien j'ai fait au niveau français.
Et tu es tu es allé loin?
J'ai dû faire, genre, heu je je devais être dans le top 25 un truc comme ça.
C'est pas mal.
Oui et top 25 parce que je me suis étalé comme un
je me suis étalé, heu, sur le la course, je je suis tombé, en fait.
Ah OK. OK. OK.
Je me suis je me suis pris le pied dans une, hem, en gros, on courait dans un c'était sur de la terre. C'était un genre de s on courait pas en forêt. Mais c'était ça ressemblait un peu à de la forêt, tu vois? C'était entre des arbres et sur un chemin comme ça et à un endroit, il y avait un
Ouais. OK.
comme on appelle ça? Une racine qui sortait et tu sais, qui faisait une boucle au sol. D'ailleurs, tu peux mettre ton pied à l'intérieur, en fait.
Ah ouais, OK. Ouf. OK. OK. Ouais.
Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon pied en intérieur. Je l'ai pas vu. Donc, c'était 7 km de souvenirs.
Ouais.
Heu, je réfléchis, ouais, ça devait être 7 km. J'arrivais à la fin des 7 km et je me suis pris le pied dans de le, heu, dans le trou.
Ouais.
Donc il devait, franchement, il devait rester, m
OK. OK.
je veux pas dire de bêtises, il devait rester même pas 1 km et j'ai pris le pied dans le trou et je me suis étalé et je suis passé de 3e ou 4e je crois que j'étais
Ah le seum. Ah ça c'est ça c'est c c'est horrible ça.
à dans les 10, en fait. Au lieu d'être dans les dans les 1ers j'étais dans les dans les 10, quoi. Et c'est ça qui m'a mis derrière dans la dans la compétition.
Ah ouais, tu m'étonnes parce qu'en plus en repartant, heu, tu as dû te fouler, heu, je suppose la cheville, heu, ou ou plus? Ah bah oui, tu m'étonnes.
Beh, je pouvais pas courir, en fait. Quand j'ai essayé de recourir, je pouvais pas courir. Alors, je me suis pas cassé la cheville, je me suis pas foulé la cheville, tu vois? Mais la douleur, sur le coup, m'a empêché, en fait, de r de recourir. Du coup, j'ai f terminé en marchant. Donc heureusement, on avait beaucoup d'avance donc j'ai pas terminé trop, trop loin. Parce qu'on était une centaine, tu vois?
Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Tu m'étonnes. Ouais. OK.
Donc j'ai quand même terminé chose de 7e-8e-9e, un truc comme ça. Mais le problème, c'est que j'avais tellement mal que je pouvais pas courir. Heureusement, c'était la dernière compétition. Dire qu'on avait fait déjà tout avant donc heu
Ouais.
il y avait pas d'autres, heu, il y avait pas de la natation après, tu vois ou quoi?
OK. OK. Ouais.
Mais du coup, j'étais bien dégoûté, ouais.
Ouais, tu m'étonnes.
Beh, ouais, bah, j'ai qu'à ouvrir les yeux.
En plus, c'est compliqué parce que ouais, bah, après, oui, c'est c'est tout, hein. C'est c'est fait et puis, en vrai, heu, bon, c'est un peu traître, hein, tu sais une racine, c'est vrai que tu tu penses pas non plus à ouais, c'est ça, voilà, surtout, en plus, quand elle te fait un croche patte, quoi, <chuckles> bien
Bah tu t'y attends pas quoi. <chuckles> Beh, toi, tu t'attends pas à ce qu'il y est une racine qui soit au milieu d'un terrain de course, en fait.
Ouais, voilà, normalement, c'est sensé être révisé, tu vois, ce genre de truc. Ou alors, heu, tu as un marquage. Ils mettent un marquage, heu
Bah, nous Oui, alors, en plus, nous, en fait, on avait l'habitude. On courait pas sur de la terre, en fait. Les entraînements, on courait sur du, mmh, heu, c'était pas du dur, c'était du tu sais, la même chose que les terrains de tennis.
Ouais de la gomme, heu
De la gomme, là, ouais.
Ouais, ouais. Je vois, ouais. Ouais, ça, par contre ouais. Ah quand tu rèpt dessus ça fait mal, hein, la vache.
Donc tu sais, c'est pas le même ressenti et tout. Oui, par contre, quand tu tombes sur la gomme, ça fait très mal. Ouais.
Ouais, ouais. C'est wouah, la vache. Ah ça me rappelait un ralala, long truc.
Et du coup, tu toi, tu as pas tu as pas essayé de faire, heu, de faire un sport pour gagner de la confiance en toi, quoi?
Hem, non, pas vraiment. En vrai, c'était plutôt pour, heu, un aspect de canalisation, en fait, hein, de pouvoir dépenser des né peut-être de l'énergie en trop ou, heu, ou juste, en vrai, heu, totalement remplir, heu, hem, un un un temps de mon planning, en fait, tu vois? C'est vraiment, heu, à une époque, hem, quand j'étais à, bah, forcément, après l'école enfin à la fac, tu fais plus de sport, en vrai. Il y a plus de il y a plus de trucs de sport. Hem et du coup, en en enseignement parce ce que, tu sais, tu avais tu 2 types d'enseignement. Tu avais transversal qui était plutôt des spécialis zè spécialités que tu pouvais prendre et après, tu avais module de découverte où tu avais plutôt des sports et tout et tu c'était, heu, c'était calé le le vendredi. Donc, le vendredi matin, en fait, tu avais, heu, tu avais spécialité tu avais, hem, comment ça s'appelle? Heu, tu avais transversal et le vendredi soir, tu avais, hem, spécialité. Autant te dire que les gens heu, non, tu avais découverte. Autant dire que les gens qui prenaient découverte, c'était que des trucs à distance, quoi. Comme ça, au moins, le vendredi, ils avaient pas cours, quoi. <chuckles>
D'accord. OK. Oui. Oui, c'est logique, pour le coup. Bah, non. D'accord. OK. OK. Ah! OK! Oui, bon, voilà, tu sais, heu, OK, compréhensible.
Genre de trucs. Ah ouais, bah oui, tu veux tu m'étonnes donc heu, L3 informatique, tous à prendre PIX, tous à prendre initiation en informatique, heu, tu sais? Heu, <laughs> tu sais, genre ce genre de for initiation Excel, ouais, ce genre de truc, quoi. C'est vrai, un peu de la fraude. <laughs>
Mmh mh. D'accord. OK. Un peu de la fraude. Ouais. Un peu de la fraude. Mais bon, ça se comprend.
Et du coup, j'avais pris, heu, j'ai pris initiation à la musculation. Parce que je me suis dit: «Vas-y, heu, let's go. On va on va peut-être en ref on va peut-être en faire et tout», tu vois? Mais, c'était pas de la c'est pas de la musculation. C'était de l'haltérophilie, en fait. Donc c'était infini infiniment plus dur ah non, ouais, c'était pas ouf, hein. Et et je me souviens, un oh là là. Je m'étais entraîné, tu vois, c'était c'était quelque chose, hein. Il y avait un et en plus, le truc que j'étais vraiment dans un animé dans ma tête, genre: «Vas-y! Faut que je donne le max», tu vois? Parce que, forcément, c'est les notes qui ah mais vraiment, j'étais en mode shōnen de fou! Moi, je pars de 0 tu vois? Il y a que des mecs qui sont en STAPS ou il y a un mec qui est en qui est en qui est en commerce. Mais le gars, il fait de la muscu depuis il y a 5 ans, fe depuis depuis 5 ans pas depuis qu'il a 5 ans, quand même. Heu, je me dis: «Bah, OK. D'accord, super, ben, OK». Donc heu, quand tu calcules, heu, les, heu, RTM, je crois. Le le truc max-là, au autant te dire que je suis ch caca, quoi, genre, heu, développé coucher, heu
Ouais. Ah! Ah, pas ouf. Heu, ouais, non, je comprends, du coup, hem <laughs> Le shōnen, tu sais? Oui. Oui, non, mais quand m Oui. Oui, c'est je crois que c'est ça. Ouais. Oui, non mais mais c eh! C'est normal. C'est pas ton truc, hein, enfin
Ah ouais, clairement.
si, c'est ton truc. Mais bon, le mec, heu, il voilà, il a pas le même niveau.
Ah ouais, clairement. Bah déve après, le problème, c'est que c'était un barème comme ça, quoi. Développé couché, fallait faire 100 % de ton poids pour avoir 10. Quand tu as jamais soulevé une barre, faire 100 % de ton poids, c'est énorme.
Waouh! Pardon? <chuckles> Pardon? 100 % de ton poids?
Ah ouais. Ah ouais, je te jure et si tu faisais, heu, 10 kilogrammes de plus, je crois que tu avais 20,, un truc comme ça. Allez, en vrai, quand tu fais du développé couché, rajouter 2 kilogrammes, c'est déjà énorme. <chuckles>
Bah ouais.
Ah ouais, non, c'est traître, hein. C'est traître de fou, hein.
Mais c'est mais attends d il fallait soulever ton poids?
Ouais, fallait soulever mon poids, ouais.
Mais ils sont fous?
Donc à l'époque, je faisais à peu près 90. Je crois que j'avais fait une barre, je crois, hein, à 92. Ben, j'en avais chié ma race mais vraiment. <chuckles>
Mais tu m'étonnes, en fait, enfin, quatre mais 92 kilogrammes, moi, je peux même pas le après, moi, j'ai un problème de poignet. Je me suis cassé le poignet. Il s'est mal ressoudé, machin. Donc ça mais je peux même pas essayer, tu vois, de de soulever, heu, mon poids, quoi.
Ouais. Ouais, bah, ouais, là, c'est claque, directement, hein.
Mais, heu, t enfin soulever 92 kilogrammes, heu, à quel âge? 20 ans, du coup?
Heu, ouais, à peu près, ouais.
Bah, surt enfin, si tu as jamais fait d'haltérophilie, ben, c'est c'est c'est finito, quoi.
Ah oui mais clairement, heu, c'est, en plus, la blessure, elle est trop rapide, tu vois? Genre, heu, tu veux pousser plus comme un golmon parce que tu veux des points, en fait, c'est q c'est payé c'est payé c'est c'est noté, tu vois?
C'est juste finito. Beh oui. Oui, c'est noté par rapport à ce que tu soulèves. Mais du coup, t si c'est pour t'esquinter, heu et t'éclater les
Ah bah, oui, non mais laisse tomber, hein. On a fait des on a fait de l'épaulé-jeté.
C'est enfin, non. De l'épaulé jeté?
Heu, la barre, elle commence, heu, tu sais en en bas. Tu la montes jusqu'à tes clavicules et après, tu pousses pour la mettre tout en haut et tu fais une fente avec tes pieds.
Ouais. Oui, d'accord. OK. Je vois ce que c'est. Ouais, ouais.
Bon, bah, voilà, quoi. Non. <chuckles> Compliqué à faire les ouais, exactement. Après, il y a un truc où je devais faire des des abdos. Mais en fait, tu sais, les pieds, ils doivent être sur une barre sur une, heu, box et je devais en faire 60 pour avoir, heu, soi soixante pour avoir 20 attention mais 30 pour avoir, hem, pour avoir 10 et j'avais 3 minutes 30 pour le faire. Donc, c'était, heu <blows air>
Bah, meilleur moyen de se claquer, quoi. Ouais. 60? Ouais, non merci.
<laughs>
Non, en fait, ça va. Je fais je vais faire autre chose, en fait, comme sport, si vous voulez. <laughs>
Ah beh, laisse tomber, hein. J'avais eu un une note tellement éclataxe. Le prof, il m'a regardé, il fait: «Bon, tu es venu à toutes les séances? Allez je te mets 10» tellement, vraiment, heu